Gần đây nhất bạn vừa xem phim gì đấy?
Ờ, gần đây á thì mình, à, à, à, có muốn coi một bộ phim ở trên, na, ưm, na, Netflix á. Thì, à, là phim của Hàn Quốc á bạn, nói về một cái, a, tổ bác sĩ, đúng rồi phim series truyền hình. Là, à, phòng, à, phục hồi chức năng vậy đó, nói chung là mình hông nhớ tên chính xác nhưng mà nghe mà nó rất là buồn cười luôn, Hàn Quốc nha. <laughs>
À. À, phim dài tập à? À. Ừm. Ờ, phim về bác sĩ nhưng mà lại là phim hài à? Tức là cái thể loại phim là phim buồn cười, phim hài à?
Ờ, à ra hông, thật ra thì mình thấy tại vì nó nó cố ý là nó chèn những cái chi tiết, ơ, buồn cười vào thôi, nhưng mà cơ bản nó là có rất nhiều cảnh hành động, mà cũng có máu me, giật gân đấy, khá là hay đấy.
À. Nhưng mà cơ b ờ, vẫn là kiểu drama, đúng không? Tức là vẫn là có kịch tính, có cốt truyện, đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đúng nha.
Nhè. Ừm, bạn hay xem phim series Hàn à? Hay là gần đây mới bắt đầu đấy?
Ừm. Thật ra thì trước giờ là mình coi phim bên, ơ, châu Âu châu Âu, châu Mỹ là nhiều, chủ yếu là Mỹ thôi, còn Hàn thì gần đây. <chuckles> Tại vì mình mình thấy ở trên, a, TikTok nè, trên Youtube nè, có những cái đoạn cắt á. <laughs> Đúng rồi. Đó, đúng, đúng, đúng.
Ờ. Sao tự nhiên bây giờ lại thay đổi vậy? Ôi, giời ôi, thế là lại bị ảnh hưởng rồi, đúng không? <laughs> Phải xem, ơ, theo trào lưu không có là mình sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, bị bỏ lại phía sau. <chuckles>
Cũng đúng. <laughs>
Bạn đã xem hết cái series đấy chưa?
À, có, mình coi hết rồi, nó hình như là nó đang, ơ, ưm, mon men nó, ơ, nó có phần 2 á, nhưng mà chưa chưa ra, mới phần 1 thôi.
Ừm, ừm. Mình đoán là bạn, ừm nếu mà nó siêu hay thì bạn xem chắc chỉ trong vài ngày là hết ấy nhỉ?
Đúng rồi, mình coi thì mình nhớ khoảng, ơ, 2 ngày, mỗi ngày coi khoảng 5-6 tập vậy đó, <laughs> cũng hơi nhiều, tại vì mình mình, à, tại
Mỗi ngày 5-6 tập cơ á? Ôi, sướng thế, sao có nhiều thời gian trong ngày để xem phim vậy?
À, tại vì cái đợt đó mình cũng bệnh mà mình, à, xin nghỉ á, mình dành, à, 2 ngày cuối tuần là thứ Bảy, Chủ nhật rồi mình xem phim đó.
Ừm. <chuckles> Không biết xem xem phim xong có thấy đỡ ốm hơn không? <laughs>
<laughs> Ừ, nhưng thực ra là không nha. <laughs>
<laughs> Mình, ờ, mình thấy mọi người mà cứ xem phim triền miên thế có khi, kiểu, xem xong thấy thấy ốm luôn ấy chứ.

Ôi s nghe sốt ruột thế là đã thấy, kiểu, phải đón chờ ấy nhỉ, tức là thậm có thể là cái phim đấy nó không hay lắm đâu, nhưng mà tại vì mình cứ phải chờ nó cho nên là mình mình phải xem bằng được ấy. <laughs>
Đó. <laughs> Đúng rồi. Đúng, nhưng mà thật ra mình thấy á, thì cái phim đó nói chung cũng hay, nhưng mà nó chỉ được khoảng 3 mùa đầu thôi, bắt đầu mùa 4 mùa 5 trở về sau cảm giác nó hơi lê thê, nó hơi vắt sữa rồi. Khi mà <chuckles> khi mà đã có một lượng fan nhất định rồi đó, thì đạo diễn quyết quyết định là vắt sữa nó, chứ không còn là phim đơn thuần nữa. <chuckles>
Ừm. Ừm, ừm Ừm, ừm, ừm <chuckles> Ừm, ừm. Ê, bạn nói thế xong rồi mình bạn làm cho mình nghĩ đến một cái đấy đấy là một cái vấn đề của ph của phim series. Bạn có thấy là kiểu, tức là nó cái cái mùa đầu tiên lúc nào cũng sẽ là cái mùa hay nhất và nó đủ hay để mà người ta muốn khai thác đến những mùa tiếp theo. Nhưng mà xong rồi sẽ đến một đoạn là nó nó đã khai thác hết rồi, nhưng mà người ta, kiểu, tức là người ta vẫn muốn có thể tiếp tục, kiểu, kiểu, kiếm tiền từ cái chương trình đấy, thế là người ta cứ tiếp tục sản xuất và cái chất lượng nó giảm hẳn đi ấy. Bạn có để ý thấy cái xu hướng đấy ở nhiều các cái loại loạt phim series. không?
Rõ ràng như vậy luôn, mình, ờ, thật ra cũng coi khá là nhiều là Vượt Ngục nè, mình là mình cũng có xem, rồi Breaking Bad, rồi, ờ, Better Call Saul, rồi thậm chí sau này ờ, lúc trước, ơ, lúc trước á là mình coi cũng có coi được The Walking Dead chẳng hạn đi, thì, ờ, chỉ có bộ Vượt Ngục nè, à, Breaking Bad nè và Better Call Saul mình thấy 3 bộ đó là, gọi là, gãy gọn nhất. Tác giả làm rất hay, có thể là ô kê, đủ tới đó. Đúng, đủ tới đó là dừng, chứ không có vắt sữa như những cái cái bộ khác, một số bộ khác làm cứ lê thê ra. <laughs>
Ừm. Ôi, Vượt Ngục quá hay luôn. Ừm. Ừm. Toàn những bộ kinh điển đấy nhỉ. Ừm. Ừm. Ừm. Trọn vẹn từ đầu đến cuối, đúng không? <chuckles> Bạn thấy bạn có nhớ ấn tượng một bộ nào mà bạn thấy, kiểu, rất là vắt sữa không? Kiểu, xem đến đoạn mình thấy bực mình luôn ấy. Mình thấy nó vô lý ấy.
Ừm. Thì, ờ, đó, lúc nãy mình vừa vừa nói, đó là The Walking Dead, mình thấy nó là bộ vắt sữa nhất trong từ trước tới nay mình xem luôn á. Tới phần phần 4, phần 5 là cảm giác những nhân vật nó dài ra, nó nhiều ra, rồi thêm những nhân vật mới cũng xào tới xào lui.
Ờ. <laughs> Ừm. Nó không còn logic chặt chẽ nữa, đúng không?
Đúng rồi. Rõ ràng là vắt sữa.
Ừm. Cảm thấy bắt đầu là bắt đầu lê thê là bắt đầu câu giờ rồi đấy. <laughs>
Thì thì nó là một cái điểm yếu nhất của phim series nếu mà tác giả họ họ không có chú trọng vào đứa con tinh thần của họ.
Ừm. Thế bây giờ với, ơ, một người s mà, kiểu, đam mê phim series mà, ờ, đang muốn tìm một cái loạt ờ, một cái, ờm, loạt phim series mới để xem thì bạn sẽ gợi ý cho người ta xem phim gì?
À, mình

Ừm, mình thấy, ơ, xem phim series cùng, kiểu, tức là, mọi người cùng nhau xem, nhưng mà ví dụ, ừm, mỗi người, kiểu, xem ở nhà của mình chẳng hạn, nhưng mà đến lúc gặp nhau là sẽ có rất nhiều chuyện để bàn luận ấy.
Ừm, đúng, đúng, chính xác. Thì là nó l lúc nãy mình có chia sẻ đó, mình sẽ, ừm, tìm hiểu trước, xong rồi mình coi thử, mình coi nội dung, cái mình chỉ bạn mình "Ơ mày, cái này phim này hay nè, lát về mày coi rảnh hông, coi thử đi". Xong rồi gặp nhau hẹn cà phê chẳng hạn đi, ừm, cái hỏi nó "Ờ, phim nó bữa tao giới thiệu sao, hay hông?". Đó. <chuckles> Đúng rồi!
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, đấy, xem phim này đến đâu rồi, cái cái nhân vật này đang làm gì rồi, đúng không? Mình thấy hay nha. Kiểu, cả cả phim điện ảnh và cả phim series thì nó nó đều là, ừm, ừm, đem lại, kiểu, những cái cách khác nhau để mình có thể, gọi là, giao lưu trò chuyện với cả bạn bè ấy.
Đúng, đúng! Đúng, đúng, chính xác! Đó, thì, à, cái cái câu chuyện á mà bạn, ơ, xem, ơ, TV series á, ví dụ nha, mình hồi xưa á, mình rất thích một cái, ơ, series của Mỹ là bộ, ờ, Breaking Bad.
Ừm. Ừm, có vẻ nổi tiếng nè.
Thì, ờ, thật ra nha, là mình đã coi cái bộ đó 3 lần rồi, 3-4 lần rồi. Thì, ờ, mỗi một lần á
Ôi, cái phim đấy siêu dài mà bạn xem được cả 3 lần rồi á? <laughs> Đam mê quá nhỉ.
<chuckles> Thật ra thì mỗi một lần mình sẽ thấy một cái chi tiết khác, mà cái lúc mình xem lần trước mình sẽ không thấy được. Và đó là cái điểm mình thích nhất ở những cái bộ mà series nó hay. Còn thật ra nói về phim điện ảnh đi, thì có thể bạn coi tại vì nó ngắn mà, cho nên là đạo diễn không thể nào mà lồng ghép, hay là chèn vào những chi tiết mà nó ẩn được, nó khó hơn. Đó, ừm, ừm.
Ồ, hay nha. Ừm. À, mình hiểu. Ừm, như kiểu là, mỗi một lần mình xem lại cái bộ phim series đấy là mình sẽ đi tìm, như kiểu là, đi tìm kho báu ấy nhỉ, mỗi lần là sẽ tìm được một cái, một cái đồ vật gì đấy, một cái, ơm, viên kim cương, ờ, nó mới, nó lạ hơn.

Đúng rồi, mình cũng đồng ý với bạn, ờ, nếu, ưm, nghe, ừm, như bạn chia sẻ như thế thì mình thấy là bạn sẽ thiên về những bộ phim mà nó nhẹ nhàng, thậm chí là có những yếu tố hài hước, để, ờ, mình dành thời gian, tức là mình không cần phải quá tập trung vào những cái diễn biến trong phim mà mình lại có thể, ờ, tương tác với cả, ờm, ờ, ví dụ như là người nhà hoặc là người yêu mình xem cùng, đúng không?
<chuckles> À, đúng nha, ờ, nhưng mà mình có thể nói chính xác hơn á, cụ thể hơn đây á, là ví dụ mình đi với người yêu đi, thì mình chọn những phim tình cảm nhẹ nhàng thôi, còn khi mà có gia đình, à, có những đứa nh đứa nhỏ trong nhà đó, thì mình chọn những thể loại phim mà 13 cộng thôi, để cho tụi nó có thể dễ coi hơn.
<laughs> Những bộ phim gia đình, đúng không? Ừm.
Đúng rồi, nhưng mà nhưng mà nếu nha, mình đi với bạn bè, kiểu, bạn thân của mình đi, thì mình sẽ chọn những phim kịch tính hơn, nó sâu sắc hơn, nó hack não một chút, để hai thằng đó ừm, đúng rồi.
Ừm. Kiểu, phim hành động hay là phim khoa học viễn tưởng, đúng không? Ờ.
Đúng rồi, để hai thằng có thể là cùng nhau bàn luận về phim đó hơn.
Thế là mình cũng khá là linh hoạt, mình cũng xem được nhiều các thể loại chứ không phải nhất thiết là, ờ, phải là phim hài hay là phải là phim tình cảm, đúng không?
Ừm, nào hay thì cứ chung nào với mình là hay thì mình xem thôi, mình không có quá quan trọng là thể loại nào đâu.
Ừm. Ừm, ừm, yếu tố nào để bạn đánh giá là một bộ phim hay, bạn sẽ, ơ, đọc trước nội dung của phim hay là bạn sẽ xem review hay là có cách nào?
Ừm, thì với mình nha, mình thấy á, đầu tiên á, là mình sẽ chọn, à, đạo diễn, tại vì lúc lúc đầu mình mình có chia sẻ đó, là mình chỉ thích xem phim Mỹ thôi, thì, ờ, mình lựa chọn những đạo diễn, ví dụ như là Christopher Nolan đúng rồi, để mà miễn cái ông này ra phim là mình sẽ đi coi. Hoặc là những cái phim mà có những cái, a, những cái nhân vật, những cái diễn viên mình thích đi, thì OK mình sẽ đi coi, ví dụ như anh anh Thor đi, mình rất thích anh Thor, phim nào có anh Thor thì mình sẽ đi xem, kiểu vậy. <laughs>
Ồ. Nghe có vẻ sành phim nhỉ? Ừm. Ồ. Đúng rồi. Ừm, <laughs> anh Thor nghe như kiểu anh trai mình ấy nhỉ! <laughs> Vậy nếu mà, ừm nếu mà bạn xem những cái bộ phim mà của những, ờ, ví dụ như đạo diễn Christopher Nolan thì, ờ, cũng khá là hay ra phim mới này, xong rồi là những cái diễn viên cũng, gọi là, Hollywood, ơ, những những diễn viên cộm cán đấy, thì bạn bạn có hay xem phim ở rạp không, tức là sẽ đợi những bộ phim mới ra xong rồi xem ở rạp, hay là bạn sẽ tìm lại những cái bộ phim trước đây của những đạo diễn, những diễn viên đấy để xem ở nhà?
<laughs>

Thì, ờ, khi nào nha, khi nào mà mình, ờ, biết, à, có sẽ có lịch chiếu phim những phim mới đi, thì chắc chắn là mình cũng, ơ, rảnh á, mình sẽ sắp xếp đi xem. Còn hôm nào, kiểu như, mình hổng có thời gian, mình, à, ít thời gian hơn, mình ở nhà thì mình nấu ăn nhẹ nhẹ, xong rồi mình sẽ, ờ, rủ bạn bè mình vậy đồ đó. Rồi về nhà mở Netflix lên, xong rồi OK, mình sẽ coi, mình lựa những tập phim cũ cũng được, quan trọng là chọn đúng cái phim mình thích là được à.
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, ờ, nếu mà xem phim ở nhà thì bạn làm cách nào để có thể, kiểu, có một cái trải nghiệm xem phim tốt nhất? Thứ nhất là bạn, ừm, xem cái bộ phim đấy, bộ phim điện ảnh đấy là bạn sẽ xem ở bạn sẽ tìm ở kênh nào này? Xong rồi bạn có sắp xếp, ưm, bày trí, ví dụ như là, kiểu là, đầu tư vào loa, hệ thống âm thanh hay là đầu tư màn hình hay như, ờ, máy chiếu để để mình có thể có một cái trải nghiệm xem phim tốt nhất không?
Ờ, ở nhà mình á, thì có một cái TV, ờ, 55 inch. Nói chung cũng được, coi cũng, ơ, chấp nhận được, ờ, mình, ờ, cũng, ơ, có đăng ký Netflix nè đúng rồi, có Netflix nha. Mà quan trọng á, là phải có đồ ăn vặt, lúc nào cũng phải có đồ ăn vặt để mà chi? Mình vừa coi phim, <chuckles> đúng hông? <chuckles> Mình vừa ăn, có thể là cá viên chiên, có thể là mì xào gì đó, nói chung là cái gì đó, mình mình muốn làm vậy đó.
Ừm. To nhỉ? Ừm, thế xem cũng đã đấy. Ừm. Ừm. <laughs> Bỏng ngô à? Ừm. Ôi, bạn làm hẳn đồ ăn mặn như vậy luôn á. Thế thì đầu tư nhỉ, ừm.
Đúng rồi, chung là ăn, anh em với nhau rồi xúm nhau coi phim. Nhưng mà thỉnh thoảng nha, thật ra thì mình vẫn có c coi phim series, chứ mình không đơn thuần là phim điện ảnh thôi.
Ừm, nhưng mà xem phim series thì cảm giác là mình sẽ xem một mình thôi, chứ còn, ừm, khó để mà, kiểu, ví dụ như gọi anh em đến xong rồi cày series với nhau, đúng không?
Đúng rồi. Thật ra, ưm, để mà cùng nhau mọi người cùng nhau xem một cái, ơ, TV series nó nó không không đơn giản, tại vì đâu phải lúc nào cũng rảnh để mà xem đâu. Những cái bộ mà s series á, thì mình, ờ, chỉ dành cho bản thân thôi, có nghĩa là mình sẽ tìm hiểu những, ờ, phim này hay nè, cái mình coi thử, mình sẽ giới thiệu, giới thiệu cho anh em, bạn bè mình cùng nhau xem.
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, mỗi người một lịch. À.